أيوه صح، عندك حق.
يعني أنا هويتي آه مختلفة تمامًا عن فكرة إن أنا أسمع مزيكا صاخبة وابقى شايف الناس قاعدة بتهيَّص وبتاع، أنا مش مش مش بابقى حاقد على حد في إن هو ين ينبسط أو إن هو يعمل حاجة هو بيحبها، بس هو الفكرة إنه اعمل كده بس إحنا عندنا قِيَم معيّنة ما ينفعش نتجاوزها يعني. هي دي النقطة بس.
إمم. فاهماك. صح. إمم إمم، أنا فاهمة كويس أوي. بس هو اللي هنا تقريبًا الفكرة إن القيم بتبقى مختلفة من شخص لشخص، من من ثقافة لثقافة، من بيئة لبيئة، يعني عارف يعني الموضوع بيبقى مختلف تمامًا، فيه ناس أصلًا ممكن تبقى معاك في نَفْس البلد ونَفْس كُلّ حاجة بس هُم عايشين في مجتمع معيّن، فكُلّ حاجة عندهم بتبقى عادي، فأنت تُفاجأ أصلًا إيه ده أنا كُلّ اللي أنا اتربيت عليه أنتم بتعملوه أصلًا، أو اللي أنا م يعني اتربيت إن أنا ما أعملوش، تلاقي إن القيم دي عادي جدًا، إيه المشكلة أنا باعمل وباعمل وباعمل، فت بييجي لك صدمة حضارية كده شوية لمّا بترُوح المجتمعات دي، أيوه.
إمم. إمم. آه. أنا باحس إن أنا جاي من الريف. <laughs> أيوه هي فعلًا ده حقيقي، أنتِ حطيتك حطيتي إيدِك على النقطة ال اللي هي تقريبًا
أيوه، آه. أ أيوه صدمة حضارية، بتحس إن أنت مش من هنا، أنت مش شبههم ومش عارف تواكب حتى اللي هُم بيعملوه، أنت مش فاهمهم أصلًا يعني أنا فاهمة ده كويس، بالضبط صح.
آه. إمم. هو الفكرة كمان يعني خصوصًا الاحتفالات لو جات في وقت آآ، بيكون مثلًا فيه أحداث سياسية كبيرة جدًا وبتاع، و وفيه فيه نكد ف ف عامم ال الأرجاء كلّها، فأنا بابقى عايز أقول لهم أنتم بتحتفلوا على إيه أو بتحتفلوا بإيه يا جماعة بجد يعني، آمم، أ
إمم. أيوه. أيوه فاهماك، إمم إمم. فيه أوضاع أصعب من كده بكتير، وإحنا هنا عمالين نسمع Jazz و واسمه إيه ده، و وtechno وما أعرفش إيه وبتاع. أيوه.
<clears throat> ويا ريت jazz بتبقى مهرجانات، <laughs> بتبقى مهرجانات.
مهرجانات صح، مروان بابلو.
أ آه حفلات راس السنة بتبقى كلّها مهرجانات وبتبقى الناس كلّها بتهيَّص، آآ، كلّه بيبقى عنده أنا ع عارفة مشكلتي إيه، إنه لأجل إن الإنسان عايز يستمتع وي وينبسط بي بيشوِّه كُلّ حاجة حلوة، يعني مثلًا أ أنا بابقى باصص على الeffect ال الكبير جدًا ال التأثير الكبير، يعني مثلًا الحفلة دي لو على البحر وفيها مثلًا حوالي 500 واحد، فأنتِ هتلاقي 500 واحد رموا كيس زبالة في في الأرض راح المَيَّة ب بوَّظ الدنيا، فا فاهمة قصدي إيه، فأنا بابقى شايف إنه إنه فيه تأثير، ما فيش حد بيبقى مهتم للنقطة دي فباحس إن الcommunity ده رغم إن كلهم ناس بيتكلموا بأسلوب راقي وبيتكلموا بأسلوب شيك وبتاع، بس بيعملوا حاجات غلط بتضرهم وبتضر البيئة اللي هي اللي هُم موجودين فيها، وبتضر الأطفال كمان اللي موجودين في المكان، يعني وعايز أقول لِك حفلات زي دي فيه ناس أه أهالي بيبقوا جايبين عيالهم الصغيرين معاهم في المكان ده.
أيوه. صح. برافو عليك. إمم. برافو عليك صح، إمم. صح، أيوه. بتضر الناس اللي حواليهم، أيوه صح. أكيد. يا ربي! آه صعب أوي.